Не знаю, мне кажется, больше слушать, э, и стремиться, всё-таки, вот изначально не продавить свою позицию, да, обеим сторонам, а вот И не даже не найти компромисс, чтобы как бы вот, с э, и, и мы как бы не совсем, и вы не совсем, э, получили то, что хотели. Да, но, э, просто, как-то вот, э, с пониманием подходить к ситуации. Я, возможно, раскрою чуть позже эту мысль, да? Мне кажется, можно вернуться вот к компромиссу, э, вот посмотреть ещё, да, вот, вглубь, что это такое. Вот как вы считаете, в каких ситуациях чаще всего приходится идти к на компромисс?
Так. Ага, ага. Ага. Да, да. Что это такое? В каких ситуациях? Вот в каких-то спорных. Например, ну, вот если говорить какой-то бытовой пример, да, в каких ситуациях приходится идти на компромисс?
Мгм. Какие-то может быть, э, переговоры? По каким-то условиям бизне в бизнесе, да?
М. Переговоры по каким-то условиям в бизнесе, переговоры
Или т так же, как вы приводили пример, да вот, по работе, да, повышение, там, или это мов
по работе, да, повышение-понижение. Да дома переговоры, как мы проведем этот отпуск, да. Не всем же удается ткнуть в карту, в винную, и после этого счастливо провести отпуск.
Мгм. Да. Да-да-да. Даже а общение между партнёрами. Да, всё верно, да, соглашусь.
Да, в общении между партнерами.
Мгм, ну то есть, это, наверное, основные ситуации, когда это приходится, э, вот, решать.
Да, да. Да даже в общении с детьми, кстати, дети же тоже такие.
Мгм. Ну да, да. С ча ча часто.
У, как бы, как это, тэ тэ требовательные и напористые, да, вот приходится идти на компромиссы. Конечно, конечно. Как без этого?
Требовательный. Могут манипулировать. Да, поэтому, мгм.
Тут же ж тоже всё.
Вот. Да, и как бы
Мгм.
вот, сложно, да, вот как раз таки достичь, э, чего-то, чтобы была польза для обоих, да, в этом, в этом ка в этом компромиссе. Мгм.
Так. Тем. Да. Да. Да. Ну, дитё кричит: "Хочу шоколада, наесться на ужин и закусить мороженым", а вы ему суёте котлеты. Ну вот как здесь быть? Какой тут компромисс? Когда крик стоит, голова болит и спать охота, и завтра на работу.
Да. Да-да-да. Мгм, мгм.
С утра, со свежей головой. И дитё жалко, в конце концов, что же он так надрывается? Своё же ж.
Ну вот, это да, это так. И вот всё-таки как понять, вот что компромисс это вот окончательное решение, которое действительно, вот, единственное возможное, да? А когда это просто уступ которая нам не подходит.
Так. А никак. Я считаю, что компромисс- это всегда промежуточное. Ком я считаю, что компромисс это всегда промежуточное решение. Что если, а, это действительно компромисс, то конфликт будет обостряться.

Возможно, стоит обратить внимание на не на сиюминутную выгоду, а на долгосрочное сотрудничество. То есть даже если мы сейчас проигрываем
Вот как раз, да, я же говорю, что либо ишак сдохнет.
в какой-то ситуации, ну, как будто бы проигрываем, да, то есть получаем меньше выгоды. Но если мы нацелены на долгосрочные отношения, н то
Да, долгосрочная. Ага. То есть нужно просчитывать на несколько шагов вперёд и убедить в этом же также подумать стратегически партнёров.
Да! Да-да-да. Мгм, мгм. Но, опять же, иметь какую-то открытость и доверие- это тоже очень важно. Вот, потому что, если мы подходим с такой ситуации, что вот мы щас будем воевать, тут вот мы отстаиваем свою позицию, и всё, и никак иначе. Вот. Но мне кажется, нужно оставлять пространство для манёвра.
Как тот мудрец, всё как в той Так. Понимаю. Да. Да. То. Нужно оставлять пространство для манёвра. Но оно же чаще всего изначально уже закрыто.
Потому что если м, да, если мы сразу с копьями пойдём Ну, возможно. Даже если, допустим, мы, а, попытаемся, вот, как бы, подходим с открытым, как бы с кыт с ны зым с открытым забралом, так сказать, да, это другая сторона, там, до, э, зубов вооружена <chuckles> и и готова идти до конца, то, в принципе, ну, бывает, что, если мы покажем, что мы не хотим вот такой вот войны, да, мы хотим, как бы, при прийти к совместному решению, э, мирным путем, долгосрочное сотрудничество, да, то и та сторона тоже может, э, открыть забрало, если уже метафоры мы используем. Да.
Во многих ситуациях. Ага, ага, да-да-да, забралом. Да. Да. Найти какой-то компромисс именно. Ага, ага, ага. То есть, грубо говоря, вот на доверии. Я к вам с открытым забралом, а те посмотрят, посмотрют и тоже откроют своё сердце, дадут ключи от города и дверь в, а, гарем.
Мгм.

Может быть. Но в таком случае, наверное, стоит обсуждать, да? Не просто вот сразу как-то в позицию становиться.
Вот. Дак он европеец, у него это н не обсуждается. Он просто у него в голове не укладывалось оче Ну, уже уложилось, не укладывалось очень долгое время. Я говорю: "Раз так, если ты хочешь, чтобы я за себя платила и куд при этом куда-то ходить. То я не не хочу и не буду за себя платить, поэтому я не бу я не буду с тобой никуда ходить".
Ага. <chuckles>
Ну, это это всё всё логично. То есть мне пришлось искать какие-то выводы, как ещё это ему объяснить. Что в какой-то момент я, допустим, могу за себя заплатить, а в какой-то не хочу.
А. Ну, то есть, но в вы не во всех ситуациях сразу принципиально говорите, что вы не заплатите за себя, да? То есть всё равно е есть такие
Нет, конечно. Я вообще считаю, что я должна за себя платить, допустим, ну, за свою еду как минимум. При том, что, допустим, живем мы в его доме, да, то есть, <grunts> э, я считаю, что я и за коммуналку должна платить.
Мгм. Мгм.
Я имею в виду больше за излишества типа, знаете, там, за рестораны, в путешествиях, там, допустим, такое.
Ну во, ну, то есть, какие-то мгм.
Ну, если для меня дорого кататься на его лодке, я не могу себе позволить там 100 евро в день на бензин, ну, как бы, окей, я не буду на ней кататься.
Ну <chuckles> Понятно понятно, да. Не, ну, согласен, конечно, не всегда такие ситуации бывают, особенно когда доходы сильно разнятся. То, как бы, это н неразумно даже, а вот полностью всегда делить все пополам, особенно когда уровень жизни он очень высокий, там расходы они, ну, огромные, да, осо всего домохозяйства. Поэтому поэтому, ну, мне кажется, во всех ситуациях, да, вот, что в компромиссе, м мы говорим, да, что вот э
Вот вот вот о чём и речь. Да, да, да. Соответственно, да. Я просто не могу себе позволить. Вот я и живу в таком компромиссе постоянно, поэтому я и говорю, что он бесконечен. Потому что даже морально с моей стороны я чувствую себя обязанной, но я понимаю, что <grunts> больше, чем оплатить свою еду в этом доме и коммуналку этого дома, что я, в принципе, и делаю. Я считаю, что я должна делать. Я считаю, что это правильно. А, я больше себе позволить не очень-то могу.
Да. Мгм. Так, тут. Мгм. Ну